เหมือนเราสร้างกำแพงนะ ตอนแรก พอ พอรู้ภาษาเดียวเนี่ย เราจะเริ่มสร้างกำแพง พอได้ทลายกำแพงอะ เออ จริง ๆ เจ้าของภาษาก็ไม่ต้องการอะไรกับเรามาก แค่สื่อสารคุยกันรู้เรื่องอะ เท่านั้นพอ
อา ใช่ครับ อืม อือฮึ เออ คุ คุณคิดว่า ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ย แบบว่ามันเกิดเหตุเพราะว่าแบบว่า เออ ตอนเราเรียน แล้วเราแบบมี แบบว่ามีความคิดที่ไม่ดีกับมันหรือเปล่าครับ? แบบหลายคนเลยเลือกที่จะสร้างกำแพงตรงนี้ขึ้นมาค่อนข้างสูง อะไรอย่างเงี้ย
อันนี้คิดว่าเป็นส่วนหนึ่ง ค่ะ เป็นส่วนหนึ่งเลยที่สร้างกำแพงว่า พอเป็นภาษาต่างชาติ ความยาก คือจะแบบพอเราปิดประตูไว้ก่อนอะ มันก็จะ มันก็จะไม่รับอะไรอะเนาะคนเรา แต่ส่วนตัวเนี่ย ตอนเด็กอะภาษาอังกฤษอะได้ มาดร็อปเอาตอนเรียนมหาวิทยาลัยจริง ๆ เลย ใช่ จริง ๆ ได้เกรดดีมาตลอด แล้วก็ชอบด้วย แต่อยู่ ๆ มาหยุดชะงักตอนที่เรียนมหา มหาลัยอะค่ะ เพราะว่ามันไม่ได้ใช้อะไร เรียนแค่ เบสิก จบตรงนั้นเราก็เรียนแต่สาขาของเราเนาะหลัก ๆ ก็ ส ก็พ้นเลยอะ พูดคำว่าพ้นเลยจริง ๆ เพราะทำงานก็ยิ่งไม่ใช้อีก
อืม อืม ครับผม อ๋อ เหรอครับ อืม โอ้ อืม อืม อืม
จะได้มาใช้ตอน ที่มี ทำงานที่หนึ่งแล้วมีเพื่อนต่างชาติที่ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษกับคนต่าง กับเพื่อนร่วมงานต่างประเทศอะค่ะ เพราะเขาก็จะมีสาขาย่อยอยู่ต่างประเทศ นั่นน่ะพอที่จะแบบ ค่อย ๆ ฟื้น ค่อย ๆ ฟื้น <chuckles>
อา ครับผม อืม ถ้างั้นนี่แสดงว่าพูดว่า ในยุคของผมเนี่ยมันอาจจะเอื้ออำนวยหลาย ๆ อย่างด้วยแล้วกันนะครับ เพราะว่าอย่างช่วงนี้ยุค ในยุคเนี้ยมันแบบว่าเทคโนโลยีมันเข้าถึงเยอะ อะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็เหมือนบางครั้งถ้าเราเสพสื่อที่มันทำให้มันเป็นพลังงานเชิงบวก เรา เราก็จะกล้าทำอะไรหลาย ๆ อย่างกับอะไรพวกนี้อะครับ สำหรับผมนะ อย่างเช่น ในเรื่องของภาษาผมว่า มันมีอีกเรื่องหนึ่งคือ บางครั้งเราจะพูดเรากลัวว่า เฮ้ย สำเนียงเราไม่ดี นู่นนี่นั่นเราไม่ดีหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ย แต่เหมือนพอเราเสพสื่อเยอะ ๆ อะครับ เขาบอกว่า อุ๊ย เราอะควรพูดไปเลย เราอย่านู่นนี่นั่นไปเลย หรือไม่ก็ต่างชาติเองเขาก็ให้กำลังใจเราผ่านสื่อ Social อะครับ ว่าแบบว่า อุ๊ย คุณพูดออกมาเลย เราแบบ เราแบบรู้สึกดีมาก ๆ กับการที่คุณพยายามจะสื่อสารกับเขา อะไรเงี้ย เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้ว ถ้าจะให้เขามาเรียนภาษาเราอะ เขารู้สึกว่า เขาอะไม่เก่งพอ เขา เขาก็เหมือนกับว่า เขา respect เราที่เราอะพยายามที่จะสื่อสารกับเขากับด้วย อะไรอย่างเงี้ยครับ สำหรับผมนะ

ใช่ ๆ ค่ะ อันนี้ก็เห็นผ่าน social เหมือนกัน tutor ที่สอนภาษายังพูดเองเลยว่า คุณไม่ต้องกลัว การที่คุณไม่กล้าที่จะพูดคำแรกมานั่นแหละ แล้วมันก็จะปิด มันก็จะไม่กล้าต่อไปอะ ไม่ต้องกลัวว่า จะไม่ ไม่ต้องกลัวสำเนียงว่า จะไม่เหมือน มันไม่เหมือน ณ ตอนแรกมันไม่เหมือนอยู่แล้วแหละ แต่เขาฟังรู้เรื่อง ใช่ เขาฟังรู้เรื่อง แค่ ก็อย่างที่ กลับมาที่ว่าแค่ เขาแค่ต้องการสื่อสารกันรู้เรื่องแค่นั้นพอ
อืม อืม อืม อืม อืม ใช่ครับ อืม ใช่ครับ แล้วอันเนี้ย ผมคิดว่าพอพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ย อีกอย่างหนึ่งที่ผมนึกได้นะครับ ผมรู้สึกว่า การที่เราเรียนรู้เนี่ย มันมีผลกับเรามากจริง ๆ ครับ อย่างมีช่วงหนึ่งที่ผมรู้สึกว่า ผมอะไม่เก่งภาษาอังกฤษเลย แต่ว่าตอนจะสอบเข้ามหาลัย ผมจำเป็นต้องไปเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม ใช่ไหมครับ แล้วผม Anti กับมันมาก แล้วยิ่งทีเนี้ย ผมอะต้องไปเรียน 1:1 เพราะว่าเพื่อนเขาแนะนำอาจารย์ท่านหนึ่งมา แบบว่าเขาสอนดีมาก อะไรงี้ใช่ไหมครับ แต่พอผมไปเรียนกับอาจารย์ท่านนี้จริง ๆ แล้วอะ โอ้โฮ แบบเหมือนโลกผมอะ มันเปลี่ยนมากเลย เหมือนแบบภาษาอังกฤษ จากที่มันเคยยากมาก ๆ มันเหมือนกับว่า เหมือนมันถูกเอามาเสิร์ฟไว้ตรงหน้า อะไรเงี้ย แล้วมันเหมือนประมาณแบบว่า เนี่ยภาษามันมีง่ายแค่เนี้ย เหมือนคุณ 1+1 อะ นอกจากนั้นแล้ว ถ้าคุณอยากได้มากกว่าเนี้ย คุณก็แค่ต้องไปหาให้มันมากกว่านี้แค่นั้นเอง แต่ว่าพื้นฐานหลัก ๆ grammar ทุกอย่างแล้วอะ เหมือนเขาสอนเราจบภายในแบบไม่กี่ชั่วโมงนั้น แล้วมันแบบรู้สึกว่าแบบอะไรที่เราเคยสงสัยมาทั้งชีวิตนะครับ มันจบตรงนั้นจริง ๆ อะครับ
แสดงว่า มา มาได้จริง ๆ แบบ